ああ。俺
車社会ですからね。うーん。
車社会で1回ね、すごいお年寄りの方とに70半ばのおじいちゃんに運転してもらったのね。
ええ。はい。 ええええ。はい。 うん。 あ、そうなんですか。うんうん。はい。
うん、ん。もう二度と乗らないと思った。危ない。
あ、怖いですよね。<laughs> 危ないと思うし。 そう。はい。
あのね、なんか赤信号なのに、ほん飛びしゃ飛び出しちゃったのね。
はい。 ええ！やばいやばいやばい。それ怖いですね。ええ。
うん。 うん。しかも交差点よ、大きい交差点そう。おる
ああ、それは、危ない危ない。うーん。
ポートランポートランドだったんだけど、ポートランドって結構大きい都市なんだけどね。
はい。